Ah, oke oke, heeh. Kalau misalnya saya nih, Kak, hal kecil yang selalu bikin saya tersenyum itu kalau misalnya, eee, ada, apa ya, kalau misalnya ketemu jajanan sih, Kak, sebenernya. <chuckles> Heeh, ketemu jajanan heeh, terus ternyata harganya murah, porsinya banyak, rasanya enak. Waduh, udah mah udah lengkap itu, Kak. <laughs> Iya, apalagi nah, mhm mhm.
Tuh. <chuckles> Eh, gimana tuh, Mbak? Ngapain? Oke, ya, iya iya. Iya, itu juga sih. Itu juga relate lagi. Ih, menarik banget tuh, Mbak. <laughs> Gas sih, Mbak, kalo kataku itu juga sih. Soalnya itu tuh biasanya kan hidden gem kan, kita nemuin apa, nemuin tersembunyi kan biasanya yang kayak murah, enak, terus kayak kitanya juga doyan gitu kan. Tersembunyi biasanya yang kayak gitu. Iya, j jadi ketika kita nemuinnya tuh kayak nemuin berlian di tumpukan sampah, ngerti enggak sih? Jadi kayak, "Wih, apa nih?" Gitu kan. Menarik menarik. Betul.
Nah. Iya, mhm. Porsi banyak. Nah, iya, cocok gitu. Mhm mhm, bener bener. Wih, iya iya. Heeh, <chuckles> keren banget sih, Kak. Heeh heeh heeh, bener bener. Dan kadang kalo misalnya bahkan ini ya, Kak, eee, itu gak ke hal kecil atau gak hal besar s sih ya, kalau misalnya kita dapet notifikasi "Anda telah menerima transferan", wah, itu pasti selalu bikin saya tersenyum, Kak. <chuckles>
Mhm. Mmm. Wih, ah, itu juga sih, Mbak. Itu juga aku juga setuju banget, Mbak, valid banget itu, Mbak. Aku juga, aku juga lompat-lompat itu. Udah bukan senyum lagi itu, Mbak, itu udah sumringah banget. Udah ketawa terbahak-bahak itu. Iya sih, itu itu juga aku setuju. Aku juga setuju. Tapi kan ini kan, mmm, konteksnya kan kayak hal kecil gitu, kayak hal kecil yang bikin kita seneng gitu kan, ya itu sih kalo ditanya aku tadi kayak ya itu, sesimpel ngelihat manusia lain happy, aku juga ikut happy gitu. Karena tuh banyak juga tau, Mbak, kayak orang-orang tuh yang ngelihat kayak kalau misal ngelihat temennya gitu, mmm, apa, happy gitu kan, seneng lagi dapet apa gitu. Ada aja gitu loh manusia yang enggak suka, ngerti enggak sih? Aku juga enggak paham sih mungkin karena dia belum berdamai sama dirinya sendiri kali ya, makanya dia ngerasa kayak iya, jadi dia ngerasa kayak ketika ngeliat orang lain bahagia, dia kayak pengen ngelihat orang itu enggak bahagia, ngerti enggak sih? Padahal menurutku enggak tau ya, apa yang membuat pikiran mereka begitu, gitu. Padahal kan, mmm, ketika ngeliat orang lain senang happy ya, nular juga gitu loh happy-nya, jadi kita juga keikut feel nice, keikut mood-nya juga jadi baik, gitu.
Iya ya? Heeh. <chuckles> <chuckles> Oh, udah gak tersenyum lagi ya? Ah. Waduh, udah ser udah tertawa ini ya, bener bener. Nah, dan, eee, apalagi kalau misalnya apa tuh? Ah, iya. Heeh. Ya. Mmm. Iya, ah, bener bener. Mhm. Iya. Heeh heeh. Heeh. Oh. Mhm mhm. Bener. Mhm. Iya. Oh, iya, ngerti ngerti ngerti. Mhm mhm. <chuckles> Nah. Iya. Iya, bener. Heeh, bener.